Tabii, tabii. Yani, ııı, kesinlikle var. Şöyle ki: Türkiye'de bu sınırların ihlali daha kolay ama yine küresel bir şirkette de çalıştım Türkiye'deyken, orada sınırlar çok daha netti. Yani, bu, ııı, tamamıyla Türkiye'deki, emm, küçük işletmelerin ya da küresel olmayan şirketlerle alakalı bence. Yani bir hak olarak görüyorlar bunu. "Evet, mesaim 17.00'de bitti ama 17.30'da yazabilir." ya da "E, bir müşteriyle görüşülmesi gerekiyorsa 18.00'da görüşülmelidir." Hani, bu, ne yazık ki Türkiye'deki birçok şirkette hâlâ devam ediyor. Ben de bizzat deneyimledim. Eee, buna sınır koymak da çok zor oluyor çünkü, eee, kimse koymadığında ve sen tek başına koyduğunda böyle "çıkıntı gibi," hani, görünüyorsun. Eee, ama yurt dışı şirketleri farklı. Hı hı.
Şirket kültürü. Hı hı. Hı hı. Tabii, çıkıntı gibi olmakla beraber Anladım ve, eee, şöyle bir durum da var: Iıı, piyasa şu anda işsizlik, ııı, biliyorsun artık, eee, AI gelmesiyle beraber insanların işleri hakkındaki endişelerinin çok daha fazla arttığı bir dönemde kimse bir sıfır iki sıfır geride kalmak istemiyor. Her zaman alt hatta sadece update değil, s bir adım daha da önde kalmak, yani yeni yeni yeni bilgilerle ortaya çıkmak, kendini göstermek için deli bir kavga var. E, tabii, Türkiye'de o vardı. Bu bu z dönemde de böyle şeyler duyuyorum. Seni bu konuda tebrik ediyorum. Sanıyorum uzun yılların verdiği bir deneyim, ııı, doğru sınırlar koyma konusunda başarı getiriyor.
Doğru. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. I Kesinlikle öyle. <chuckles> Hıh, doğru. Hı hı. Evet. <chuckles> Iıı, yani, koyamadıkça aslında koymam gerektiğini deneyimledim, diyelim. Hani, ııı, işin en başında kimse de bana şey demedi yani: "Bak, böyle yap; sonra başına bu gelir." falan gibi bir uyarı da, nasihat de almadım kimseden. Eee, hatta mesela benim annem öğretmen. Eee, bana en garip gelenlerden biridir. Yani, eee, özel okulda öğretmenlik yapıyor, gece 23.00'de velisi arıyor. Yani, ııı, bu kadar sınırsız bir şey. Gece 23.00'de nasıl bir veli arayabilir? Ya, benim aklım hiç almıyor! Sürekli eleştiriyorum, anneme de, böyle, laf ediyorum ama yapabilecekleri bir şey yok. Yani, eee, velinin telefonunu açmak durumunda çünkü biraz sistem ona zorluyor, ister istemez. Yani onlar da bana bunu söyleyemedi. Kendileri de yapamadıkları için, hani, "Bak kızım, sen bu sınırları koy." demediler. Ben de bu sınırlarım az açıkçası, işgal edilerek ve bu yaşamla iş dengesini kuramayarak, ya, bunun da sonuçlarını yaşayarak öğrendim diyebilirim. Şimdi gayret ediyorum.
Evet. Hıı, en çok hak yenen <chuckles> Öyle alışılmış, evet. <chuckles> Evet, evet. Hıı. Evet. Iıı En güzeli, en çok, aslında, ihlal edilen yerlerden güçlenerek çıkıyoruz galiba. Evet. Peki senin bu bu iş yaşamın boyunca, bu deneyimlerin boyunca dengeyi çok kaçırdığın ve, hani, sonradan da dönüp sana bugünlere gelmende ilham olan, aslında, diyelim; bir, eee, böyle bir hikâyen var mı? Yani çok alanına aldığın, kendini ihlal ettirdiğin bir hikâye var mı?
Hı hı. Doğru, bence de. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı.